Allora, ti volevo fare una domanda. Ehm, parlando di clima che a oggi è anche un tema molto attuale e se ne parla, e se ne discute molto, secondo te le stagioni stanno cambiando?
Mh. E non c'è più la mezza stagione <chuckles> com'è oddio, secondo me no, secondo me no non ehm, non sta cambiando un bel niente specialmente ragionando in termini di mhmm, di migliaia di anni. Se devo parlare del mio vissuto nemmeno, nel senso che ehm, gli in gli inverni ehm, mhmm, c'è la neve, d'estate fa caldo, e in primavera e in autunno piove, quindi diciamo da questo punto di vista più o meno è è sempre la stessa faccen no, un pochino qualcosina qualcosina è cambiato, però ehm, essendomi io anche spostato di latitudine potrei avere anche una percezione sbagliata, per cui ad esempio, ehm, adesso che sono a Roma, mi sembra che l'autunno sia lunghissimo perché arrivamo arriviamo tranquillamente a mhmm, ad accendere il riscaldamento solo a dicembre cosa che quando vivevo in Lombardia non era praticabile. E quindi diciamo la mia percezione anche, ehm, come possiamo dire ehm, alterata da questo po come?
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Sì. Ma perché Lombardia li accendevi Di perché in Lombardia non cioè li accendevi quasi subito, rispetto ah okay.
Sì. Eh sì, sì, diciamo a m a metà ottobre bisogna accendere perché fa ve fa freddo.
Ah okay.
E quindi la mia percezione potrebbe essere stata anche modificata dal fatto che a a appunto cambiando latitudine <chuckles> chiaramente il il clima cambia, ehm, nel n nel continente europeo. E quindi la mia sensazione generale è che non cambi niente però, ehm, effettivamente qualcosina qualcos qualche piccolo slittamento cambia. Ad esempio, ecco, una cosa che invece sicuramente ehm ho posto l'attenzione negli anni che ho vissuto al nord è che la nebbia non c'è più. Ecco quella quella è un ca <chuckles> quella è una cosa che è cambiat e quindi e invece qui vicino vicino a Roma, ehm, zone non so se c'è sempre stata la nebbia però io la nebbia ultimamente la vedo la vedo solo qui nei dintorni di Roma verso nord, <chuckles> sì, qualche volta andando da Roma verso nord c'è una zona dove c'è c'è nebbia, non fittissima però c'è, cosa che appunto al nord non mi capitava più di vedere e quindi boh, non lo so se è un cambiamen però così è.
Mh-mh. Okay. Quindi è una cosa che è cambiata. <chuckles> Sì? Mh-mh. Ma Quindi, mhmm, per esempio, non so, magari te hai mai avuto l'impressione che le stagioni stanno cambiando però quando diciamo ehm, rispetto a quando eri bambino? Magari c'è un esempio concreto che ti ricordi.
Eh. Ma secondo me no, nel senso che d'estate fa caldo, a volte un po' di più, qualche un paio di gradi in più. Sì, forse 2, 3 gradi in più, però d d d'estate face faceva caldo. Non, mhmm, <tsk> ve i voglio dire io appunto la mia percezione potrebbe essere anche mhmm, essere, ehm, sbagliata appunto dal fatto che ho cambiato che ho cambiato città perché, ehm, quello cambia, quel quel quel quella quella condizione cambia quindi mhmm
Mh-mh. Okay. Mh-mh.
n non posso cioè avrei dovuto vivere sempre nello stesso posto per poter dire: "Beh, allora qui le le stagioni sono diverse." Però avendo cambiato diventa più co più complicato.
Okay. Quindi cioè diciamo che te rispetto a quello che dicono per esempio al telegiornale, non trovi nessun cambiamento, mhmm, diciamo gigantesco nel ehm, appunto nel cambiamento delle stagioni. Però, ehm, alcu alcune vol
No, no, mi mi mi ci ci credo eh, quando mi dicono che i ghiacciai si stanno mhmm, diciamo si stanno riducendo sì, mi mi sembra plausibile cioè non è che dico: "No è una è una bugia." Ehm, però mi sembra però mi sembra nell'ordine naturale delle cose, no? Come le glaciazioni e le <chuckles> e il contrar e quindi non non mi preoccupa ecco, diciamo così.
Sì. Sì sì. Sciogliendo, sì. No, no, certo. Certo. Quindi, mhmm, te non so se magari hai mai notato, ehm, qualche segnale diverso sul territorio, nel senso che magari alcune persone dicono: "Ehm queste piante prima non fiorivano invece adesso fioriscono subito." O magari le piante, ehm, non so, ehm, per esempio po fino a poco tempo fa, fino agli inizi di novembre per esempio faceva caldo no, mentre adesso già quasi sta gelando un po' le piante, tutte queste cose così o magari l'estate sono più lunghe rispetto agli inverni. Cioè tu questi cambiamenti sul territorio li hai notati o magari, mhmm, no?
Sì. Eh n no ripe non so non so quanto questo è è stato appunto modificato dal mio cambio del di latitudine. A grandi linee mi sembra che le le l'autunno ehm, anzi l'estate diciamo s sia abbia occupato una parte dell'autunno. Questo questo sì, e anche e anche occupato una parte della primavera, quello ques questa sensazione ce l'ho. Nel senso l l l'ultima parte della primavera è particolarmente calda e la prima parte del, ehm, dell'autunno è particolarmente calda però, mhmm, salvo questo, eh, il resto mi sembra che funzioni sempre nello stesso modo, alla mia latitudine, dove dove sto io. Ehm ehm, quindi altrove no altrove non lo so, non ho abbastanza, ehm, dati insomma per per valutare.
Mh-mh. Okay. Però per esempio alcune adesso alcune volte al telegiornale, ehm, dicono per esempio che: "L'anno scorso a Cortina la neve non c'era proprio e hanno dovuto mettere la neve artificiale," e questo ha cambiato un po' anche il turismo, o magari appunto proprio, mhmm, cioè è cambiato il clima in questo caso no, oppure per esempio sull'agricoltura, ehm, alcuni prodotti, ehm, si trovano un po' di meno, ehm, rispetto a prima, ehm, o magari devono essere esportati da un altro paese perché appunto il clima non è favorevole, ehm, a a questi.
Mh. Sì. Mh. Mh. Ah quella ah que ma no credo
Tu magari hai un esempio pratico anche magari di qualche frutto o qualche verdura che prima magari trovavi spesso e non era importata o magari anche magari su qual mhmm, sulla neve che magari prima nevicava di più mentre ad oggi nevica un po' di meno.
Mh. Mhmm, allora, siccome s io in montagna non ci vado <chuckles> e quindi se nevica in montagna o non nevica non mi cambia niente qui qui mi cam ze e quindi quello, mhmm, è un problema che mi son tolto alla <chuckles> alla radice capit dici: "Sai, è è sei uno sciatore quindi appena comincia la stagione vai e vedi che non c'è neve te ne accorgi no, ti dà fastidio perché non puoi scia ma non dovendo usufruire di quel tipo di divertimento a me non mi cambia niente e quindi è una cosa di cui non mi acco
Mh-mh. <chuckles> Okay. <chuckles> Sì.
Per quanto riguarda invece, ehm, gli ortaggi o la frutta o la verdura, a me sembra che più o meno di trovare sempre le stesse cose. Forse la differenza è che, ehm, trovo più roba spagnola di prima anziché <chuckles> anziché cose italiane, però a me hanno spiegato che probabilmente che invece la le stesse produzioni italiane vanno a finire in Germania, dove son disposti a pagarle di più e da noi arrivano le produzioni spagnole perché noi siamo disposti a spendere meno, per cu per per acquistare quelle cose lì. Quindi credo che sia semplicemente una una cosa di di mercato non così mi son fatto quest'idea, non non okay?
Okay. Mh-mh. Okay. Sì. Ah okay. Sì. Ehm, mentre diciamo, ehm, alcune volte, ehm, per esempio l'anno scorso, ha fatto veramente tanto caldo e alcune persone, ehm, dicono di aver risentito di appunto di questa temperatura che con gli anni non c'è mai stata; mhmm, cioè dicono questo. Secondo te, ehm, è una cosa vera che magari prima non ci stava questo così cal mhmm, questo caldo torrido, oppure magari è una cosa anche per fare un po' di mhmm, ehm, non so come dirti però propaganda su questo cambiamento del clima?
Mh. No, sì guardi mhmm, che un piccolo cambiamento negli ultimi quaran 30, 40, 50 anni ci sia stato non n ehm, mi pare possibile, non mi sembra niente di strano, insomma siamo su questa terra, le cose cambiano, succedono, si modificano, quindi non mi sembra niente di stra ehm, ho qualche dubbio che sia col ehm, che sia colpa dell'uomo, ecco. La mia il mio il mio il mio ragionamento è questo. Non che queste cose non succedano, succedono, sembra mi sembra, ehm, so ehm, sotto l'occhio. Non mi sembra che siano delle cose che stravolgono il mondo, mhmm, quindi non non non gli do quest'importanza, ehm, drammatica, diciamo così. Son cose che succedo s sicuramente succed non mi sembra niente di, mhmm, appunto così di così drammatico, e soprattutto non non non penso che l'uomo abbia quest'incidenza ne in in in questo fatto, ec
Mh-mh. Sì. Di anormale. Sì. Okay. Però, per esempio ci sono tante persone oggi che si battono contro anche l'inquinamento ambientale. Ehm, dicono che più che altro è provocato dallo smog, quindi dall'uso di ehm, queste macchine, e e quindi stanno, ehm, cercando l'opportunità di, ehm, sostituirle utilizzando delle macchine elettriche. Tu cioè secondo te questa cosa magari che le stagioni stanno cambiando anche per questo fenomeno dello smog quindi in inquinamento ambientale, secondo te è una cosa che prima non ci stava e che magari oggi è aumentata, oppure c'è sempre stata e magari oggi si sta cercando magari anche di fare pubblicità a queste macchine pur di ehm, non so, far togliere quelle là a benzina?
Eh. Mh. Ah. No, allo allora l'inquinamento che abbiamo oggi è 1/10 di quello che c'era negli anni 70. Se tu probabilmente non non c’eri, io sì. <chuckles> Ne negli anni 70 i m i muri delle case lombarde erano coperti di un di una patina di di smog, okay, che potevi andare lì con una con una mhmm, con una spazzolina e vedere la polvere che veniva giù dai mu
Mh, okay. <snorts> Mh-mh. Mamma mia. <chuckles> Okay.
Dunque e erano così. I f i fiumi nei fiumi non c'era vita, okay, ehm, e quindi erano dei del delle, mhmm, fogne magari è esagerato però insomma, mh, ci siamo capiti, non c'era un pesce, non c'era nie
Sì. Sì, sì, okay.
Questa cosa è notevolmente cambiata per cui il l l il livello di smog che c'è adesso è incomparabilmente meno rispetto a a quello che appunto era una una cinquantina d'anni fa. I fiumi e nei fiumi ci sono i pesci ecco <chuckles> quindi, eh, diciamo <chuckles> quindi questo questo cambiamento l'ho visto e c ed è ed è certo.
Mh-mh. <chuckles>
Ehm, quindi, l’inquinamento è è un è una cosa è una cosa seria ed è ed è sicuramente provocato dall’uomo
Mh-mh.
ehm, però stiamo vo stiamo migliorando di di di giorno in giorno. Eh, questo è il mio punto di vista sull’argome
Okay. Ehm, quindi, ehm, se tu magari dovessi dare un consiglio a queste persone che magari si stanno battendo su questa questione del cambiamento delle delle stagioni, ehm, dicendo che magari, mh mhmm, è tutto diverso rispetto a prima, quindi che le estati sono più calde, gli inverni sono più freddi; diciamo che è una differenza che te non hai notato. Però secondo te magari si fanno anche un po’ convincere da tutto quello che viene detto al telegiornale? Cioè, nel senso si fanno un po’, mhmm, fare il lavaggio del cervello e quindi anche loro, ecco, ehm, si autoconvincono che alla fine le stagioni stanno cambiando?
No. <clears throat> Non non non non lo so, nel senso che queste son cose son dinamiche che io non ehm, non mi spiego e non me le voglio spiegare, nel senso che non non non vedo il complotto, ehm, <chuckles> quindi d e tutto sta tramando contro uhm, contro, eh, per farti usar la macchina elettrica, no, non credo a questa cosa qui. Ehm, sono quelle cose quelle congiunzioni astrali che, a vo che che che ge che generano questi fenomeni che so che sono fenomeni. Quindi, ehm, come tali, finiranno e n arriverà un'altra moda su cui mhmm, ehm, su cui la gente si interesserà. Ehm, quindi, ma magari durerà 50 anni, ecco, voglio dire, non è una cosa che finisce in 3 o in 10. Po potrebbe essere una moda di di lunghissima durata, però è, mhmm, mhmm, così, è un è un modo di mhmm, di da di dare attenzione a determinate tematiche e, ehm, i m media, ehm, eccetera, comunque, condiziona l'opinione pubblica, questo è p è poco ma sicuro. E i politici che cercano di cavalcare, ehm, l'onda i in qualche modo, quindi, mi sembra tutto tutto niente di nuovo sotto il sole, ecco, da quet da questo punto di vis
Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh-mh. Un po' l'onda, sì. Sì. Quindi alla fine, da quanto ho capito, cioè, secondo te non c'è tutta questa differenza delle stagioni, rispetto a magari, ehm, quando eri te più piccolino, è magari è una cosa che mhmm, cioè stanno un po' pensando tutti, però non non è tanto la verità, no, ecco, questo intendo.
Mhmm, ma no, sai, potrebbe anche essere vero, però, ehm, non cambia. Nel senso: va bene, okay, fa un po' più caldo o fo o fa e f fa meno freddo, insomma, ognuno la m la mette come co come gli cre come crede. Ehm, e però, no tanto non è a qualcosa su cui tu puoi intervenire. Non è qualcosa che che tu d su cui hai potere. E quello quella è pia illusione, il fatto che ehm, che l'uomo possa intervenire su questa cosa, secondo me, è una è un è una stupidaggine, e
Mh-mh. Sì. <chuckles> No, certo.
Sull'inquinamento invece sì. Su inquinamento sì che f può inv in intervenire, infatti l'ha fatto, ed è ed è nettamente meglio rispetto a prima. Però sulla sulla condizione del clima, proprio no.
Okay. Mh-mh. Guarda, io ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, è stata veramente interessante. Grazie per aver risposto alle mie domande anche in modo, ehm, bello diciamo articolato, e interessante. Quindi, ti auguro una buona giornata.
Grazie di avermi fatto esprimere il mio punto di vista.